Diciamo che purtroppo, ehm, per me staccare proprio dalle vacanze non è sempre facile, perché svolgendo 2 lavori, ehm, non è sempre semplice, <sucks teeth> ehm, staccare proprio la spina e non restare più coinvolti nel mondo del lavoro. È è difficile. Sembrerà strano un paradosso, ma è difficile.
Mh. Rimugini. No, anzi mentre lavori, non credo che sia poi così difficoltoso.
Però <exhales> Eh ma sai quando lavori nel privato da una parte, in un'azienda, e dall'altra fai, diciamo, lavori da casa comunque col computer, <sucks teeth> ehm, in teoria uno dice: "Ah ma riesci a organizzarti hai le tue ferie, hai le tue cose". Però ti arriva sempre quel maledetto messaggino, ti arriva sempre quella mail che ti dice: "Guarda che ci sono anch'io, che stiamo facendo, te la stai spassando, ti gratti la pancia". <sucks teeth> Ecco, ti arrivano sempre queste forme subdole, di sensi di colpa indiretti che comunque ti fanno a pensare, dice guarda che io sono qua eh.
Mh-mh. <laughs> Io ci sono, ma tu sei proprio sicuro che vuoi andare via? Ma davvero?
Non non ti lascio so non ti lascio solo, ecco. Oppure se vai via, ehm, ehm
Ma tu sei proprio sicuro che vuoi staccare, vuoi andare? Ma dove vai!
Eh, esatto. Ma, ehm, comunque se vai via sappi che ci sono anch'io, a me la cartolina semplice non mi basta e vedi che sono sempre nei tuoi pensieri caro, eh.
<laughs>
Il senso è quello.
E allora r mhmm
Questa è una base, eh, ovviamente poi.
certamente certamente. E, ehm, quando invece riesci, che riesci a far quadrare, la f la famosa quadratura del cerchio
Mh-mh. Mh.
gli astri si allineano e tu riesci a prenderti del tempo.
Eh. Se non arriva una meteora che distrugge il pianeta. Ecco ecco. Allora, ehm, ti dico in partenza che non mi piace, ehm, e non capisco nemmeno come fanno quelle persone che ,ehm, tipo finiscono le vacanze, che ne so, a settembre già si pianificano le vacanze per il prossimo anno con le date certe. Come come fanno? Se la vedono loro, io non non ci riuscirei mai a farlo. Cioè l'idea di programmare già da un anno di distanza, per me ad esempio è proprio un esempio classico di ansia, ansia da vacanza. Ecco, mi p perderei anche gusto stesso della vacanza, se uno fa così. Invece, deve essere una sorpresa a mio avviso.
E non arriva, la meteora. No. Certo. Chiaro, assolutamente sì e poi deve essere soprattutto qualcosa del momento della serie, ehm: "Pensiamo a dei luoghi, dove ci piacerebbe andare? Qui, qui e qui". Okay, proviamo a pianificare.